هو أنا يعني أنا عايش مع أهلي، بس لما باعمل حاجة جديدة باجرب اللي هو على القد عشان ما أأكلش الأه <chuckles> العيلة كلها أكل مش كويس، بس ب أول ما باضبطها باعمل للعيلة كلها.
امم. كويس خالص، على فكرة هتضبطها وأنت شاطر ما شاء الله، ودي حاجة كويسة جدًا إن أنت بتحاول. طيب قول لي مثلًا، أنت مثلًا، في نظام معين أنت بت يعني بتمشي عليه لما تيجي تطبخ؟ يعني مثلًا أنت لما بتيجي تطبخ بتلا بت بتعمل إيه؟ آآ، يعني أنت مثلًا حاولت بتقول إن أنت تعمل بيتزا. آآ، شُفت الطريقة منين طيب؟

هو هو أنا كنت ماشي عليها بالضبط، بس هي ال ال ما كانوش موضحّين الخميرة قد إيه، لأن هُم كانوا بيستخدموا خميرة، آآ اللي هي البيرة، وأنا كنت باستخدم خميرة فورية، فأنا يعني حطيت زيادة، فهي دي ال ال اللي خلّتها ما ما ظبطتش من أول مرة. بس أنا أقصد برضه ف ف في حاجات تانية، أو في في في أكلات تانية، في حاجات مثلًا أنتِ ممكن تساعديني فيها، اللي هو إزاي، آآ مثلًا، مش شرط بيتزا مثلًا، حاجات فِطار سهلة، بحيث إن أنا أصحى أعمل فِطار سهل وسريع، وفي نفس الوقت أبقى متعود عليه.
إمم. أيوه. أيوه، فاهماك. امم، امم، امم. فاهماك طبعًا. فاهماك على فكرة، ومقدّرة فكرة إن أنت بتحاول تتعلّم، ودي فكرة كويسة جدًا، وإن أنت بتدوّر، وبتحاول تسعى إن أنت تح ت يعني تطوّر المهارة اللي عندك، وتوصل لأعلى ق درجة فيها، وإن أنت يكون عندك ثقة فيها، دي حاجة كويسة جدًا. طيب مثلًا أنت إيه رأيك، إن أنت مثلًا تبتدي بو بوصفات بسيطة، زي مثلًا يعني وصفات بسيطة ي إم يعني إحنا طب يعني طبيعي تكون بتعملها في يومك مثلًا، زي مثلًا أنت عايز تفطر، فتعمل حاجة سهلة. آآ جربت مثلًا إن أنت تعمل بيض omelette أو أو أي حاجة تكون تحسّسّك فعلًا إن أنت عندك ثقة في نفسك، إن أنت تعملها بسهولة، فديّة مثلًا تكون البداية، تبتدي بمثلًا بوصفات سهلة، وبسيطة خالص بالنسبة لك، تعمل سلطة، آآ بيض omelette آمم تجيب مثلًا فول و وتعمله، آآ يعني تجيبه من برّا وأنت توضّبه في البيت، يعني شوية حاجات بسيطة خالص، بفطار بسيط، تحسّ فعلًا أنت وضّبت لنفسك فطار. أنت إيه رأيك في فكرة زي دي؟
إمم. إمم. دي فكرة حلوة طبعًا، يعني أنا إن أنا أبتدي بحاجة سهلة كده و وسريعة، ده ده فعلًا هيزود لي الثقة عندي ف ف في ناحية الطبخ، وفي البيت. ويعني أعتقد إن إني إن لمّا باسهِّل الأكلة كُلّ ما بتك كون بالنسبة لي، إن أنا آخد عليها أسهل ود وي ويبني عندي ثقة أسرع. آآ عندِك أي حاجة عن طريق الحلويات مثلًا، والّا حاسّة إن الحلويات هتبقى مُعقدّة أكتر؟
إمم. أيوه، أكيد. طيب مثلًا إن لا، لأ، مش مُعقدّة ولا حاجة، أنت ممكن تبتدي بحاجة بسيطة، ممكن تعمل كيكة مثلًا، دي أبسط حاجة يُعتبرّ في الحلويات. فمثلًا الكيكة بتشوف طريقتها مثلًا، زي ما بتقول بتشوف من كذا فيديو، وتشوف أبسط حاجة خالص ليها بالنسبة لك، وتعمل فيها، بس اتعلم دايمًا إن الكيكة مثلًا ما ينفعش يتفتح عليها فرن، دي مثلًا غلطة كبيرة، مش أي حد يقدر ي يعني مش أي حد بيكون عارفها، فإن أنت لو فتحت عليها الفرن، ممكن تكون ماشي على المكونات، والخطوات كويس جدًا، وأول ما تفتح عليها الفرن خلاص الكيكة كده باظت منك، فما ينفعش تعمل خطوة زي دي. آآ خصوصًا اللي هي الكيكة، أو أي حاجة بتكون هشّة، وما ينفعش ي يدخل هوا يبوظّها، آآ ما ينفعش تفتح عليها فرن خالص، إنت بتظبط درجة الحرارة، بتشوف الموضوع م بتشوفها من برّا بقت كويسة أو لأ، لحد مثلًا من تِلت لنص ساعة تبدأ تفتح، على حسب نوع الكيكة اللي أنت حاططّها إيه، دي أبسط حاجة ممكن تعملها وتشوف لها طريقة كويسة آآ ولو عايزني مثلًا إن أنا أقول لك دلوقتي طريقتها، تمام.
إمم. إمم. إمم. فهمتِك. فهمتِك.

ك حلو أوي، هي ي أ ما دي دي حاجة جميلة جدًا، أنا ما كنتش أعرف إن الكيكة لو عملتها ما ينفعش أفتح عليها الفُرن، أكيد طبعًا لو قُلتِ لي ال ال المقادير بتاعتها أنا هاقدر ممكن أجرّبها النهارده.
تمام، أنت ممكن مثلًا آمم، يعني مثلًا حابب كيكة إيه بالشوكولاتة؟ والَّا مثلًا اللي هي كيكة البرتقان؟
آه، ممكن بالشوكولاتة أو بالفراولة.
تمام، هي مكوناتها سهلة خالص، آآ، بس بس أهم حاجة المكونات تكون مثلًا بالعين، إن أنت تكون شايف آآ، تكون شايف بعينك آآ، إن القوام مثلًا بتاع الكيكة بيكون عامل إزاي، هل بيكون تقيل أوي والَّا بيكون خفيف؟ أي حاجة س أي حاجة سائلة عمومًا لمّا تيجي تصُبَّها، صُبَّها بالتدريج لحد ما توصل للقوام اللي أنت شايفُه، زي مثلًا في العجينة بتاعة البيتزا، لمّا أنت بتقول إن أنت أع خدت المكونات بالضبط وحطيتها، ده تمام حاجة كويسة جدًا، وفكرة إن أنت تمشي على المكونات آآ، مكونات طَبَق معيّن دي حاجة كويسة، بس مثلًا أي حاجة فيها سوائل اتعلِّم إن أنت تصُبَّها تدريجي، ما تصُبِّش فجأة كتير عشان ممكن مثلًا تكون حاسبها غلط، وممكن الحاجة تبوظ منك، فأي حاجة في في السوائل آآ، صُبّ تدريجي لحد ما توصل للقوام اللي المفروض توصلُه. يعني مثلًا ممكن ن نقول كيكة الشوكولاتة، أنت مثلًا بيبقى مث كاكاو خام وpowder فانيليا آآ، و وبيض، ممكن م و وبيض مثلًا يعني خلينا أبسط حاجة خالص مثلًا 3 بيضات أو 4 بيضات و وف 1 powder و2 فانيليا، ودقيق مثلًا، كوباي كوباية دقيق، ونُصّ كوباية كاكاو، آآ، كوباية زيت، آمم، كوباية زيت وكوب وكوباية وكوباية لَبَن، آمم، أنت ممكن تجيب المكونات وتبدأ تخلط البيض وال والحاجات دي كُلّها على بعض، بس قلت لك ال أي حاجة سائلة آآ، صُبّها تدريجي، يعني آآ مثلًا حط نُصّ كوباية زيت ونُصّ كوباية ونُصّ كوباية لَبَن، وحسيت إن القوام ماسك شوية، ممكن نزوّد من ده شوية ومن ده شوية، ولو حسيت إن هو يعني لسه ما ما عَمَلش أو أو عَمَل شوية، يعني سائل أوي، ب ممكن تزوّد مثلًا شوية دقيق فتمسك أكتر، وهكذا يعني، فهتلاقي إن الدنيا بقِت فيها ثقة بالنسبة لك وقادر إن أنت تتحكّم في المكونات اللي في إيدك، أنت إيه رأيك؟
امم. امم. امم. تمام. فهمت. جميل. تمام. جميل. تمام. تمام. ده كلام جميل جدًا، أشكرِك جدًا على كُلّ المعلومات الجميلة دي، وأنا طبعًا هابتدي أطبّقها في أق في أقرب وقت، أشكرِك تاني.
العفو طبعًا، أنا موجودة في أي وقت لخدمتك.
شكرًا ليكِ، مع السلامة.